ถ้างั้นขอสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ แบบว่า อ่า ปกติคนในครอบครัวมีงานอดิเรกอะไรที่ชอบไหมครับ? อย่างเช่น แบบ อ่า สมมุติว่า ชอบเคสโทรศัพท์แบบว่าเปลี่ยนบ่อย อะไรอย่างงี้ แล้วก็ เป็นพวกแบบของสะสมเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเช่น แบบว่า พวกตุ๊กตา อะไรเงี้ยครับ แบบพวกแบบ อ่า Figure อะไรเงี้ย มีแบบว่ามีการเก็บ มีการสะสมกันไว้บ้างไหมครับ? หรือว่าเป็นอย่างอื่น?
ค่ะ คือถ้าเกิดว่า เป็นน้องคนเล็กก็จะเห็นว่า เขามีตุ๊กตาอะนะคะ แต่ก็เป็นแฟนเขาซื้อให้อะค่ะ ก็ เลย กับตุ๊กตาเขาอะค่ะ ก็ แล้ว น้องคนกลางกั่น เอ่อ น้องคน กลางเนี่ยก็ไม่เห็นเขาสะสมอะไรนะคะ อ่า ก็ไม่เห็นมี เอ่อ อะไรเป็นพิเศษนะคะ งานอดิเรกที่เราชอบทำกันส่วนใหญ่ ก็ดูหนังด้วยกันน่ะค่ะ ดูหนัง แล้วก็นั่งดูไป แค่นั้นน่ะค่ะ ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะ ค่ะ
อืม อ่า แล้วมีแบบว่ามีกิจกรรม อย่างอื่นที่ทำร่วมกันอีกไหมอะครับ? แบบว่าที่ รู้สึกว่า มันเป็นกิจกรรมที่ทำให้ เรากับคนในครอบครัวคอนเน็กกันได้มาก ขึ้น อย่างเงี้ยครับ
ค่ะ กิจกรรมที่ทำ ร่วม กันส่วนใหญ่ก็ หาร้านอาหารอร่อย ๆ แล้วก็ไปนั่งกินด้วยกันน่ะค่ะ ไปดู เอ่อ บรรยากาศ ถ่ายรูป อย่างเงี้ยค่ะ หรือไม่ก็หาร้านคาเฟใหม่ ๆ ที่ตกแต่งดี ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มักจะออกไปช่วงเสาร์-อาทิตย์เนี่ยแหละค่ะ ไปร้านคาเฟ ไปร้านอาหารใหม่ ๆ ค่ะ ก็ถือได้ว่า น่า ถือได้ว่า เป็น กิจกรรมร่วมกันเหมือนกันค่ะ
อืม